Aham.
Aí, o paciente morria. <laughs>
Meu Deus! Talvez ele estava querendo te falar alguma coisa.
É, estava querendo me falar, sei lá, né, sei não.
Ou agradecer, né. Esse negócio esse negócio de morte é muito louco, né.
É muito louco, não é?
Nossa! Eu fico pensando, assim: "Nossa, co como deve ser o momento da morte?" Eh, ninguém quer descobrir, né. <laughs> É melhor deixar lá para frente, mas a gente Como que deve ser esse momento? Será que Pra onde que a gente vai depois? Será que a gente vai para algum lugar? Nossa, eu acho que esse é um tema muito difícil.
Nossa! Aham. Ah, é? Ah, eu já tive pacientes que me contaram, né que é. É, que me que me contaram que que fo que naquela hora, e assim eu estava lá porque eu trabalhei tanto com criança como adulto, né. Eh, com adulto numa fase assim, quando eu era mais nova, e depois foi que eu fui fui me aperfeiçoando pra trabalhar com criança mesmo, né. Eu eu mudei, né. Então, quando eu trabalhava com adulto, eh, de vez em quando, o a uns 2 ou 3 eles me contaram, eh, e uma delas assim, estava lá, parou, tá. Essa paci parou mesmo, eu estava lá, eu vi ela parando e aí, depois quando ela estava no quarto eu fui atender ela no quarto, aí eu fu eu falei pra ela: "É, dona não sei o quê, você quase foi, que não sei o quê", "Menina, você acredita que naquele dia eu vi meus parentes, o fulano, fulano, fulano, fulano, e aí um moço de roupa muito branca falou comigo: 'Não é a sua hora, você tem que voltar'".
Ah, é? Hã. Aham. Aham. Tá. Aham. Uhum. Hum. Aham. Aham. Aham. Hã. Olha. Aham. Aham.
E aí, eu voltei e e aí e voltei, e ela era crente crente não acredita nisso.
É, exatamente.
Aí, falei para ela: "E a senhora acreditou nisso?". Eu falei: "Olhe minha filha, o meu pastor fala que isso é demônio mas, aí eu agora eu vou ter que acreditar". Eu falei: "Eh, a senhora vai ter que mudar suas crenças agora, né, porque se o seu pastor não acredita nisso". <laughs> Eh, tem que mudar. "E o que que eu faço?". Eu falei: "Ah, agora a senhora vai ter que ser espírita". <laughs>
Aham. <laughs> Hã. Nossa. É, hum, mas dizem também que Hã. <laughs> <laughs>
É, mudar a crença.
É, mas eu vi também na não sei explicar ao certo, mas dizem que quando a a gente tá nesse momento de morrendo, né, o cérebro ele ele cria alucinações pra gente.
Hã. Aham.
Eu vi uma reportagem falando que ele aumenta, né, a adrenalina, blá-blá-blá e ele trabalha num campo que também cria alucinações assim, que as pessoas têm as coisas e tal, eh, mas eu acredito também que deve acontecer, né.
Aham.

Nossa.
Quando vem essa descida, sabe. E sempre tem acidente, tá. Aí eu eu vim embora por essa BR, porque não tem outro caminho, né, só tem essa BR mesmo, aí vim. E a Yasmin começou a chorar, e a chorar, e a chorar, e a chorar como ela nunca chorou na vida, falando que queria voltar e que queria o tal do macaco. E só tem uma saída antes antes de eu entrar por essa por essa BR, e não conseguir mais voltar, porque lá embaixo não tem mais retorno
Uhum Hã, e aí? Aham. Aham. Ah. Tá. Aham.
aí eu peguei e falei: "Não, eu vou ter que entrar aqui, porque Yasmin está chorando demais", entrei na na na única saída que tem que faz um um um retorno, depois dela não tem como você sair mais da da rodovia. Você acredita que quando a gente saiu do shopping estava um engarrafamento terrível, aconteceu o pior acidente que já aconteceu naquela rodovia? Eu já tinha visto, a carreta veio e rodou e saiu carregando uns 20 carros
Aham. Tá. Aham. Hã. Meu Deus! <gasps> Nossa!
e essa carreta estava atrás de mim, que eu vi ela buzinando lá atrás. Eu ainda falei: "Mas que porcaria, ainda tem essas praga desses motorista que veio" sabe, aquele menino chorando na sua cabeça
Meu Deus! Sei, <laughs> se estressar. <laughs>
e e e eu estressada: "Ainda tem essas droga desses motoristas que fica buzinando", ele estava buzinando, porque ele tinha perdido freio. E eu entrei, e se eu não tivesse entrado, tinha, assim, uns 2 carros atrás de mim e a carreta eu tinha ido junto, porque ela virou, ela saiu virando em cima dos carros. Eu sei, gente, que foi, assim, o pior acidente que teve naquela BR, foi essa carreta, atravessou, rodou em cima dos carros, eu sei que foram ah, foi muita morte ali.
<laughs> Meu Deus! <gasps> Hum. Meu Deus. Aham. Aham.